التخييم من أحلى وأمتع التجارب اللي الإنسان بيمُر بيها في حياته، ناس كتير جدًا بتحب إن هي تجرب حاجات جديدة، ناس كتير جدًا بتحب تستكشف، فاحكِ لي بقى أنت طلعت قبل كده رحلة تخييم في مخيم؟
الحقيقة آه، يعني كنت طالع أنا وزمايلي كده رحلة هي مش رحلة، يعني كنا قررنا كده أنا وزمايلي إن إحنا نقعُد كام يوم برّه البيت، في حتة كده قريبه م أكمن إن إحنا بيتنا يعني ومنطقتنا <tsk> قريبة شوية يعني من الصحرا أو قريبة يعني من الحاجات اللي شبه الجبال أو كده، فإحنا قُلنا ليه مثلًا <tsk> ما نقعدش كده مع بعضينا كده برّه البيت كُلّنا كده مع بعض، كنا أو 4 كُنا 4، 4 آه، وقلنا ناخد كده حاجاتنا ومحتاجاتنا و و ونجيب فرش وهنعمل خيمة كده، و وإن و ونقعد فيها وتبقى عِيشتنا فيها لمدة أسبوع كامل؟
آه. أيوه، فهمت قصدك.
وبالفعل يعني التحدي دوّة إحنا عملناه. ونوّينا فيه خلاص يعني، وبدأنا بقى وعزمنا وكلام من دوّة، وكلّه جميل وكل حاجة تمام وفُل مي مِيّة وأربعتاشر، كل واحد مننا بقى أتقسِّم إن هو يجيب حاجات.
آه، يعني أنتم كنتم مقسّمين مهام ما بينكم، بحيث إن إيه لو حد هيبقى مسؤول عن مثلًا تحضيرات أكل معيّنة، أكل، وشرب، حد مُعدات معيّنة وكده؟
بالضبط، زَي ما بتقولي كده فعلًا، أنا كنت مسؤول عن أنا أجيب لهم أنبوبة، وبوتاجاز، كَتر خير الدنيا عليّا أوي كده، لأن أنا جايب حاجات مُكلفة برضه، وفي كانت ناس كانت ما ك كان في واحد مننا كان مسؤول إن هو يجيب الأكل، والتاني كان مسؤول إن هو يجيب الفَرشَة، ويجيب ال أ ال
آه. أيوه. مين اللي كان بيوزّع بقى المهم كنتم بتختاروا قائد كده معيّن بحيث إن هو يوزّع المهام؟
أنا كنت القائد طبعًا، أنا اللي كنت القائد طبعًا، أنا اللي كنت القائد. آه، فأنا بقى وزّعت المهام، أنا قُلت: "أنا أجيب كذا، وكلّ واحد" واتراضينا يعني، هي ال الموضوع هو هو مش فكرة قائد أوي، بس فكرة إيه <tsk> إن الموضوع يكون بالحب، وبالتراضي.
آه، حلو. إمم.
ف فأنا قُلت: "أنا هاجيب كذا."، وهو قال لك: "أنا هاجيب كذا."، وده قال: "أنا هاجيب كذا."، وده قال: "أنا ه" وده قال: "أنا هاجيب الأكل."، ده قال: "أنا هاجيب الفَرشَة اللي هاننام فيها."، وده قال: "أنا هاجيب ال الملايات، وال والبطاطين، والالحفة والكلام ده.". المهم يعني آآ، اتفقنا مع بعض، وكلّ واحد جاب حاجة وكده، وقُلنا إيه: "يالّا بينا هنتكل على الله.". طبعًا أنا ليّا واحد صاحبي آآ، مبسوطين شوية، فعندهم عربية فخدنا بقى في عربيتهم، عربية نُص نقل ال الدُبل كابينة كده، كنّا 4 وطبعًا ال4 قعدوا في الكابينتين، والحاجة بقى إيه، في الصندوق بتاع العربية بقى ورا.
أيوه. إمم. إمم.
وقمنا إحنا جينا رايحين راكنين العربية في جنب، ونزّلنا منها الأنبوبة والبوتجاز والفرشة وعملنا بقى خيمة، وشغل بقي وإيه بقى و ومصابيح اللي هي بتتشحن ديَّة ومصابيح شُعلة، اللي هي فيها السبرتاية ديّة اللي هي بتنور ب اللي هو النظام القديم ده بتاع زمان يعني كأننا فعلًا
كويس. آه، يعني أنتم كنتم عاملين حسابكم في كل حاجة؟
كُل حاجة، كُل حاجة، وصَبَّات مشحونة وم و وباور بانكات يعني، ما فيش حاجة اسمها مش معانا، كله، كله، كله، معانا حتى كان معانا موبايلات زراير من اللي هي بتلقط شبكة من تحت الأرض ديّة.
إمم. آه.
عشان شُفتِ الموضوع وصل لفين؟ وكان معانا برضه وكان معانا برضك يعني شوية حاجات كده مراهم وحاجات إسعافات مثلًا حد مثلًا اتعوّر.
أيوه. طَب كويس أنتم كنتم عاملين حسابكم من كل حاجة، برافو عليكم بجد، أنتم كنتم عاملين حسابكم كل حاجة أنتم ممكن تحتاجوها أصلًا.
من كل حاجة. آه، ت رحلة تخييم، رحلة تخييم يعني، من م من جميع ال من جميع الجهات يعني كل حاجة موجودة وكل حاجة تمام، وحتى كنا جايبين فحم، وحتى كنا جايبين فحم وكنا جايبين معانا لحمة وفراخ عشان نشوي لحمة وفراخ، ما إحنا هنقعد أسبوع بقي ما لازم ناكل ولازم ناكل أكل
إمم. بالضبط برافو عليكم. يا سلام، آه.
آه، فكنا جايبين بقى لحمة وفراخ و ولحمة مفرومة وكنا جايبين عاملين حواوشي كده في في في في أطباق وكده، وكنا جايبين معانا حاجة كده زي كولدير صغير بي اللي هو بي بيبرد الأكل يعني، كلّها حاجات على الفكرة الحاجات دي كانت غالية بس ال اللي ساعدنا على الموضوع صاحبنا اللي مبسوط دوّة، الحقيقة هو اللي كان له دور كبير جدًا في الحاجات اللي هي م مبردات والحاجات اللي كانت بتحافظ على الحاجه ديّة.
إمم. آه.
المهم إيه؟ رُحنا بقى خيّمنا وقعدنا وكده أول ما رُحنا قعدنا نشغّل أغاني وقعدنا نرقُص شوية ونفرح وبتاع، وبعد كده بقى جينا بالليل ولّعنا فحم، قُلنا بقى إيه نتغدّى ونتعشّى، لإن إحنا طبعًا كان يوم طويل ومُنهَك، فقُلنا بعد ما ن بعد ما نرقُص كده ونعمل خيمة، ننام لنا كده كام ساعة ونصحى بالليل ن ونتغدّى بقى ويبقى غدانا مع عشانا، من ناحية باب التوفير برضه.
إمم. أيوه.
فنمنا بقى وصحينا بالليل، آآ و ولّعنا الفحم وكان معانا اسياخ ح اسياخ اللي هي بتاعة الفحم ديّة و وحاملين 2 من الناحيتين.
كويس. طَب قُل لي أنتم كنتم الأول عاملين لنَفْسكم خطة معيّنة أو مثلًا روتين هتمشوا عليه، والّا أنتم كنتم سايبين الدنيا كده من غير أي خطط ومن غير أي حاجة؟
لأ، هو كانت في خطة، بس كان الموضوع عشوائي شوية، يعني موضوع الأكل مثلًا إحنا كُنّا سايبينها بظروفها، يعني ممكن النهارده ناكُل كذا، بعده ناكُل يعني مش ثابتة يعني، ما كُنّاش ماشيين على خطة، بس إحنا كُنّا ناويين إن إحنا أول ما نروح نشوي يا فراخ يا لحمة وفي الآخِر استقرّينا إن إحنا نشوي فراخ، لإن ال آه، لإن ال
إمم. أيوه. فهمت.
إحنا كلّنا طبعًا بنحب ال بنحب ناكُل الفراخ المشوية أكتر من اللحمة، ولإن الفراخ بتستوي بسرعة، وإحنا ما كانش عندنا برضُك آآ خلفية كويسة أوي في موضوع ال الفحم والكلام دوّة آآ إن هو ممكن يِصفى والّا حاجة، فقُلنا نجرّب أول يوم ونشوف الفراخ وضعها إيه، ولو الفحم ما صفيش تاني يوم نشوي لحمة ما فيش مشكلة.
إمم. بالضبط. بالضبط أيوه، فهمت قصدك، فعلًا عندك حق. طَب أنتم عامةً كان في حاجة معيّنة كان المفروض إن أنتم تاخدها معاكم وكانت ضرورية واحتاجتوها، وأنتم كنتم ناسيين تاخدوها واكتشفتوا ده هناك؟
والله آه، يعني هي الحاجة فعلًا اللي كانت ضرورية وناخدها ونسينا، إن إحنا نعمل حسابنا إن إحنا نجيب كبريت زيادة.
آه.
لأن إحنا ما كنش معانا إلا علبة كبريت واحدة. ت متخيلة
ما كفتكوش يعني؟
والله بُصي هي كفّت بالعافية، لأن العلبة الكبريت دي بيكون فيها يعني حوالي 15 عود أو كده العلب الكبيرة بقى مش العلب الصغيرة يعني، بس أنا كنت شايف إن الصح إن إحنا كنا نجيب ولاعة مسدس، أو نجيب يعني ولاعة يعني أحسن، المهم هو يعني الموضوع ما كانش مُعضلة أوي بس دي يعني كانت من الحاجات اللي إحنا كنا أهملناها المفروض كنا جِبنا ولاعة أحسن من الكبريت. المهم ولّعنا ال الفحم و وشوينا الفراخ والدنيا 100 فُلّ و14 طبعًا كل حاجة متبلة وكل حاجة محطوطة في المُبرِّد اللي هو معانا دوّة.
إمم.
شوينا الفراخ وكلنا وضبّطنا الدنيا و وقعدنا بقى نشرب شاي منقَد، شاي منقد ده بيبقى جميل أوي الحقيقة يعني آه.
يا سلام! آه اللي هو بيتعمل على ال على النار اللي أنتم بتبقوا مولعينها أنتم.
آه، مَيَّة وفي قلْبها شاي منها فيها كده. والكوباية بس بيتحط فيها شوية سكّر، وتكُب بقى إيه المَيَّة بالشاي على السكّر. تشربي أحلى كوباية شاي منقد في حياتِك بحالها بجد.
إمم. بالضبط. فهمت قصدك آه.
شربنا شاي منقد وضبّطنا وعمّرنا الطاسة ونمنا. صحينا بقى تاني يوم، حبّينا بقى إيه طبعًا طبعًا أنا عايز أقول لِك إن إحنا إيه <tsk> مُنفصلين يعني بنحاول إن إحنا نفصِل عن الحياة الواقعية، بنحاول إن إحنا نعيش كأننا فعلًا في جو مخيَّم كأننا بن بنحاكي جو التخييم الفعلي. حتى ال رُحنا في منطقة، وقاصدين، التغطية فيها ما كانتش أحسن حاجة. بس كنا برضو مش هاضحك عليكِ، كنّا بنكلم برضو أهالينا من وقت للتاني عشان خاطر نطمنهم علينا.
امم. إمم. بالضبط. أكيد طبعًا يعني إن أنتم في مكان زي ده أصلًا هتحتاجوا مثلًا لو مثلًا حصل معاكم أي مشكلة أي حالة طارئة أو حاجة، فكرة إن أنتم تقدروا تتواصلوا حتّى هيبقى الموضوع أأمن ليكم كمان.
آه بس المشكلة بقى إن إحنا لمّا صحينا اليوم التاني حصل معانا مقلب، يعني حاجة صعبة أوي الحقيقة. آآ، نمنا صحيّنا لقينا اللحمة مش موجودة. اللحمة اللي كانت معانا، آه بجد، "فيا جماعة فين اللحمة، هو فيه حد فيكم طِمِع في اللحمة والّا إيه؟" مش عارف إيه، والحاجة كانت إيه، <tsk> مش على بعضها كده، تحسّي إن في حد فتح أو خَد أو كده، يعني الحاجة ما كانتش مترتِّبة، حَد فتح الحاجة وإحنا نايمين.
ياه! إزاي أصلًا؟ أنتم كان في حد مثلًا معاكم، والّا أنتم يعني كان في حد مثلًا جِه غريب مثلًا وِسطكم والّا إيه اللي حصل؟
ما هو ده بقى اللي أنا بقى هاحكي لِك عليه دلوقتي. إحنا قعدنا نفتِّش وندوّر في الحاجة ما لقيناش، <tsk> طَب وبعدين، طَب الحاجة راح "فين اللحمة يا جدعان؟" وهو وهو وهو اللي خَد اللحمة ما خدهاش كُلّها برضه عشان ما أظلموش، هو خَد شوية، يعني إحنا كُنّا حاطّين شوية كده إيه، هي كانت طبقات فوق بعض
إمم.
وال اللحمة كُنّا هنشويها في اليوم التاني، فهو اللي خَد، خَد اللحمة من فوق وطبعًا الحاجات اللي تحتيها إيه، ما آخُدهاش.
أيوه.
نعمل، ندوّر، ما وصلناش لحاجة.
إمم.
جيت أنا بقى بالليل قُلت إيه، <tsk> اللي جِه النهارده هييجي بُكره. آجي نمت ب آجي أنام بالليل يعني إيه، نايم نُص نومة كده، ألاقى اللي جاي يل ي يعمل في الحاجات كلب، كلب جاي عَمّال يفتِّش <laughs> عَمّال يفتِّش في الحاجة وعَمّال يدوّر فيها آه، آه، ما هو بقى عِرِف الطريق خلاص بقى، فالمعلِّم جاي يتعشّى تاني.
بالضبط. ياه! آه. عايز لحمة تاني بقى. <chuckles> بالضبط آه. هو خلاص لقى عشاه مرّة وجاي المرّة دي <laughs>
مش عايز أقول لِك إن أنا جريت وراه ل آه مش عايز أقول لِك بقى إن هُم بقى إيه كانوا نايمين، امسك، امسك العيال قامت اتضطرّبت في إيه، في إيه الكلب مش عايز أقول لِك إن أنا قعدت أجري ورا الكلب وهُم بيجروا ورا الكلب.
أيوه فهمت قصدك.
آه، يعني الموضوع كان مُضحك جدًا، وجرينا ورا الكلب، والكلب يجري مننا ونزقّله بالطوب، لحد ما الكلب جري خالص <chuckles>
طَب أنتم أصلًا لمّا صحيتوا وما لقيتوش مثلًا لقيتوا مثلًا إن في حاجات مُختفية منكم وكده، أنتم ما حسيتوش إن أنتم مرعوبين، ما حسيتوش إن دي حاجة تخلّيكم تحسوا إن أنتم خايفين أصلًا؟
والله إحنا خُفنا، بس أنا كنت متأكد من جوايا إن اللي عمل الحركة ديّة مش إنسان. لأني لو بني آدم ه لو هيسرق حاجة، هيسيبها على حالها يعني مثلًا هيسرق بال هييفتح البتاع، هياخد الحاجة ويقفلها. ده لو بني آدم، إنما ده واحد إمم ب ب م مش يعني لأ، هو فتح الحاجة وخدها ومشي. وحتى كان إيه، <tsk> كانت في حاجات كانت واقعة، كانت في كده، فده ده مش تصرف واحد بني آدم ده تصرف ده تصرف حيوان، آآ قطة، كلب، آآ، فار. بس أنا كنت شاكك بقى في الموضوع، فعشان كده أنا قُلت لِك إن أنا ده اللي شكّيت في وغير كده برضه، الحتة اللي إحنا كنا فيها كانت يُعتبر حتة آمنة برضو، أي نعم آه كانت حتة محدوفة شويّة. بس كانت حتة كويّسة يعني، بس هي كانت مشكلتها إن كان فيها كلاب كتير، يعني كان في كلاب كتير بُحكم إن الحتت ال الم ي تُعتبر اللي هي ما بيكونش فيها حياة أوي، بيبقى موجود فيها الكلاب والقطط.
إمم. آه. أيوه. أيوه فهمت. طَب أنتم ما حصلش معاكم قبل كده موقف معيّن بحيث إن أنتم إيه، آآ <tsk> إن أنتم مثلًا حد منكم حَس إن هو تعبان مثلًا، حَس إن هو محتاج يروح دكتور، محتاجين ترجعوا واضطريتوا إن أنتم ترجعوا على طول، يعني موقف طارئ كده اضطريتوا إن أنتم ترجعوا على طول؟
آه، ما إحنا على فكرة، إحنا ما قعدناش ال7 أيام، ما أنا جاي لِك في الكلام بقى، آآ، واحد من اللي معانا في اليوم التالت أو الرابع تعِب، تعِب أوي، وإحنا كنّا وَاخدين معانا شريط Cetal، والشريط بتاع اللي هو Entocid، والحاجات اللي هي الشريط اللي هي بتاعة السخونية، والبرد، والإسهال، والكلام دوّة. فالمهم إحنا ادّينا له الأكل. أد أد يعني كَل، وخد علاج، يعني قعد يوم كده برضه تعبان، وبدأ بقى إن هو بقى إيه يرجّع، وتَعبان وكده، وحالته بقت صعبة، فإحنا لمّا لقينا إن هو حالتُه بقت يعني تَعبان أوي كده، والموضوع م وصل معاه ل لمَنطقة مش حلوة، لَغينا المو يعني كَلّمنا أهله الأول وكده، فقال لك: "لأ، خلاص بقى، يعني كفاية اللي أنتم بتعملوه ده كده بقى، ويالّا روّحوا، يعني كفاية أديكم أنتم عشتم يومين حلوين كده مع بعض، و و و و و وهيصتوا، وروّقتوا، وعملتوا خلاص بقى كفاية بقى، إيه" ل ولمّا جه هو كشَف، اتضح إن هو ده بسبب إن هو كان بياكل أكل مش مستوي أوي، لأن إحنا كنا ب
إمم. أيوه، فهمتك. أيوه. آه، اللي أنتم بتبقوا عاملينه؟
آه، كنا بنشوي مثلًا أكل وكده، فإحنا برضه زي ما قُلت لِك ما كانش عندنا خبرة أوي في الشوي وكده، فما كانش الأكل بيستوي أوي.
بس أنتم كُلّكم كنتم بتيجوا تعبانين والّا هو الوحيد اللي اتأثر أوي؟
لأ هو معدته ما كانش بت بت بتبلع بتهضم الزلط زيّنا، يعني هو معدته كانت فافي شوية عنّنا، على فكرة اللي كان تعب أصلًا فينا الولد اللي هو أبوه كان مبسوط وغني دوّه. هو الوحيد اللي تعب، وممكن يكون اكمن هو مُرفَّه بقى وشوكة وسكينة وكده، فهو اللي تعب يعني. فالحمد ل بس كانت بس على فكرة يعني أي نعم، آه التجربة ما كمّلتش، والتحدي ما كملش ال7 أيام، بس كانت حاجه كويسة جدًا، يعني الواحد يعتمد على النفس اعتمدت على نفسي. <tsk> آآ، و
أيوه. <chuckles> فهمت. إمم. مُرفَّه بقى مش متعود على الأكل ده. <laughs> أيوه. فهمتَك. أكيد، وفي نفس الوقت بتعلّمك حاجات كتيرة جدًا يعني.
آه و و و وبرضه لمّا واجهتنا صعوبات، وقد إيه إن الواحد برضه يعرف و وعرف برضه قيمة البيت وعرف قيمة الأهل وكده. أي نعم آه إحنا كنا إحنا كنا في فسحه وبنتفسّح، بس ساعات برضه كنت باحس إن أنا يعني آآ عايز أرجع البيت كده، فالموضوع على قد ما هو كان مُسلّي
أكيد طبعًا. برضو أنت قاعد مش في مكان آمن أوي، كمان مكان مش أمان، كمان فكرة إن أنت بتبقى محتاج ترتاح ف فعلًا أكتر، أنت كده يعتبر بتبقى قاعد في مكان في صحرا، محتاج تاكل أكل نضيف، محتاج مثلًا لو أنت عايز تاخد شاور لو أنت عايز تدخل مثلًا التويلت البيت برضه راحه.
بالضبط. بالضبط. بس هي كانت تجربة ك جميلة جدًا. وكانت تجربة يعني الحقيقة مُسلّية. وأنا والله استمتعت جدًا بالتجربة اللي أنا عملتها ديّة يعني والله ولو جات قدامِي تاني أنا هاعملها تاني برضه، لأنها كانت كانت شيء حلوة كده، وكانت جو مغامرات وكلام جميل جدًا يعني
أكيد. آه واضح من كلامك إنك فعلًا استمتعت منها يعني، وإن هي أثرت فيك كتير جدًا يعني، أنا حقيقي استمتعت جدًا بالكلام معاك، وحابّة أشكرك على كل الوقت اللطيف ده بجد، شكرًا ليك.
العفو.